Oo, parang mahapdi, yung hindi siya usually sa sakit ng tiyan ay parang iba siyang, a iba yung sakit niya parang gano'n.
Ibang part ang mga sumasakit gano'n? Hmm, oo ang hirap nga niyan so dapat nga mag-ano ka, mag lessen, lessen ka ng mga gano'n ano?
Oo. Mm. Mm, tama. <chuckles>
Para din 'di ka masyadong matrigger. Mahirap yan, ah, kaya nga ako, coffee lover ako talaga, pero 'yun nga nung nalaman ko nung last month lang, oh, nagbabawas muna ako gusto kong ma bumaba yung sugar ko. Natakot ako kasi may lahi din kaming diabetes.
Oo. Nagbabawas ka na din? Hmm, kasi sugar nga 'yun, eh, mamaya mag uy, mahirap din magka-diabetes.
Oo.